Sebelumnya pernah Kak jadi kaya nonton Soundrenaline kan juga outdoor, cuman memang posisinya kan nggak pernah dimatiin, eee, si lampu-lampunya heeh, bener karena ini mungkin hanya konser, eee, 1 penyanyi aja kalau Soundrenaline kan kayak banyak penyanyi gitu kan Kak heeh, banyak band jadi, eee, ya itu sih ada efek dramatisnya ada matiin lampu apa segala macem, itu yang, ah, kaget banget sih.
Outdoor Kak. Iya, pasti ada banyak lampu. Mhm. Mhm. Banyak band gitu Kak ya, mhm. Waduh, itu menarik banget itu Kak itu. Itu ke atmosfer penontonnya itu kayak gimana Kak? Itu Kakak bikin bikin Kakak panik juga kan kadang-kadang kalau konser itu susah banget tuh kita mau dengerin suara temen ngomong pun kan, gimana ngeliat Kakak ngeliat atmosfir penontonnya itu excited atau gimana gitu?
Nah. Eee, aku itu kan, sebenarnya, eee, bayangannya karena sebelum-sebelumnya tuh nonton konsernya di Indonesia aja kan Kak terus, mmm, belum pernah nonton konsernya Coldplay sebelum-sebelumnya, jadi bayangan aku biasa aja cuman ternyata si Coldplay itu yang ampe sekarang dia masih lakuin ya, dia itu kayak nyiptain, kita itu bisa berada di dunia ima imajinasinya kita sendiri gitu jadi banyak.
Kebawa nggak suasananya? Mhm mhm. Benar. Mhm. Itu sangat bisa ngajak interaksi ke penonton untuk menikmati dunianya Coldplay juga gitu kali ya.
Heeh, jadi kan setiap orang yang dateng itu dipakein kayak, eee, semacam jam tangan, warnanya putih doang kalau kita ngeliat kayak, ah, ini apa sih gitu tapi ternyata waktu konser itu dia bisa nyala Kak jadi bener-bener warna-warni banget di konser Coldplaynya itu.
Menarik. Mhm. Oh. Oh, iya, memang kayaknya sih ciri khas Chris dia pakai kayak gelang kayak fosfor gitu nggak sih kalau yang aku pernah lihat itu sebelum-sebelumnya.
Mmm, itu nggak fosfor sih Kak ya kayak jam-jam biasa gitu heeh, jadi bisa nyala lampu.
Lampu gitu ya? Oh, bisa nyala, wah, menarik banget.
Terus ada kayak bola gede banget itu yang bisa mantul-mantul diantara penontonnya juga, terus ada kembang api itu yang bener-bener visualnya bagus banget sih Kak jadi kayak, wow.
Mmm. Tapi itu bukan bukan bola beneran ya, Kak, ya? Maksudnya itu dari, lighting ya? Dari lampu ya efek lampu?
Enggak enggak bola beneran jadi emang dilempar-lemparin, ke penonton.
Oke, nggak ganggu itu Kak, ke penontonnya?

Enggak ganggu sih, Kak, karena emang gimana ya, malah jadi seru aja gitu, kita mantul-mantulin bola gitu, eh, ini diarahin ke sini, eh, ini diarahin ke situ, gitu.
Ah, keren banget. Keren banget, berarti secara keseluruhan ini enggak menyesal kan ya, maksudnya, eee, nonton ini Kakak?
Enggak, enggak nyesel sama sekali sih, Kak, karena emang selain sub
Itu cerit cerita ke suami gimana tuh, Kak? <laughs> Pas balik-balik, sempet sakit apa nggak diomelin? <laughs> Oh, ga iri malah ya? <chuckles>
Dia iri sih. <laughs> Enggak, Kak. Iya, dia malah iri soalnya dia, eee, enggak tahu akan seseru itu gitu, terus abis itu aku ngomong, "Ya, ntar kalau ada lagi lah," gitu, eh, ternyata kita enggak dapet karena begitu selesai kan pandemi terus yang kemarin, orang-orang udah pada tahu kehebohannya di tahun 2018 itu heboh banget kan, Kak, jadi aku nyari tiket yang di Indonesia enggak dapet apa?
Mhm. Mhm, mhm. Cepet lakunya kayaknya ya? Iya, bener, cepet lakunya kayaknya yang kemarin sempet ada war tiket itu kan kayaknya sempet beberapa hari apa berapa jam malah udah sold out gitu tiketnya, mhm.
Cepet laku. Iya, bener ak aku nyari yang di Indonesia, Singapura, Thailand itu enggak dapet semua, Kak.
Ya ampun, tapi untungnya udah pernah lihat ya, Kak, penampilannya Coldplay itu iya, mereka totalitas sih kayaknya memang dia legend legend juga ya kan? Oke, duh, menarik banget ini. Ini tampe sampai sekarang teman-teman Kakak juga masih inget nih pasti ketawa-ketawa nih kalau inget kejadian.
Serame itu. Untungnya udah pernah, bener. Heeh, bener bener. Iya, jadi kalau misalnya ada tentang Coldplay lagi, kita itu suka pada langsung memorinya ke flashback ke konser itu, Kak.
Ayo nonton. <laughs> Iya, pastinya. Aduh Kakak, terima kasih banyak ini udah ngebagiin cerita pengalaman, eee, nonton konser pertama Kakak, di luar negeri ya, Kak, ya, yang penuh dramatis di awal. Tapi ini bisa bisa bikin Kakak jadi kehibur lagi karena ada suatu kejadian yang tidak terduga. Terima kasih banget udah berbagi dan semoga, Kakak, bisa nonton lagi di Coldplay selanjutnya ya, Kak.
Mhm, bener. <laughs> Tidak terduga.

Ceritain dong, pengalaman konser atau gig yang paling berkesan banget di hidup, e kamu.
Mmm, kalau konser itu, aku pernah nonso nonton konsernya Coldplay, Kak, tapi yang tahun 2018..
Oh, itu yang di mana, Kak? Di Indonesia apa di mana ya?
Di luar, waktu itu aku dapet tiketnya yang di Bangkok, Kak. Mhm, nah, jadi
Oh, di Thailand, oke oke. Itu gimana tuh, Kak, kok bisa berkesan banget?
Berkesan, Kak, soalnya, eee, eh, 2017 apa 2018 gitu deh, aku lupa.
Berarti, sebelum COVID ya, Kak, ya?
Heeh, sebelum COVID. Nah, sebenarnya itu aku baru nikah, Kak. Terus aku itu beli tik eee, nah, maunya gitu, <chuckles> maunya kan honeymoon. Jadi aku beli tiketnya tuh dua sama suami aku. Ternyata di hari konsernya itu, dia itu kerja, jadi ga bisa pergi. S
Oke oke, mhm. Oh, honeymoon git Kak, ya? <chuckles> <chuckles> Iya. Mhm. Aduh, sayang banget, terus terus, siapa yang gantiin itu, Kak, tiketnya?
Iya, nah, akhirnya aku itu jadinya pergi bareng sama temen-temen aku, kan.
Mmm.
Nah, eee, yang bikin berkesannya itu, sebenernya, karena, itu aku pertama kali nih, Kak, nonton konser tapi di luar Indonesia, heeh. Di luar negeri.
Mhm. Mhm. Di luar. Mmm, di luar negeri, oke, itu persiapannya pasti sangat-sangat heboh banget, iya, apalagi habis nikah ya. <chuckles>
Heboh banget. <laughs> Iya. Iya, jadi kan pengennya honeymoon ya, tapi jadinya malah, eee, nonton bareng temen-temen, gitu. Nah, kalau Thailand sendiri, ini kan memang orang-orangnya pada nggak bisa bahasa Inggris ya, Kak. Jadi, eee, kita pun juga nggak bisa ngomong bahasa Thailand. Jadi pas kita nyampe, eee, nyari hotelnya aja susah, Kak.
Mhm. Iya, bener, mhm. Mhm. Susah, bacaannya juga susah ya kan, Kak, tulisan itu? Mhm.
Heeh, terus kita kayak nanya-nanya orang gitu, eee, "Excuse me, ini di mana hotelnya?" terus mereka tuh yang kayak nggak mau jawab gitu loh, sampai kita kita nunjukin, eee, plang hotelnya, kita nunjukin, eee pakai Google Translate itu, mereka nggak mau jawab, Kak. Jadi kita yang kayak ngeraba-ngeraba, udah
Mmm. <chuckles> Hmm. Mungkin maksudnya nggak mau jawab, mungkin karena nggak nggak bisa kali ya, Kak, nggak paham gitu, mungkin, ya.
Iya, kayaknya nggak pede gitu loh, takut ditanya-tanyain bahasa Inggris. Jadi mereka menghindar gitu, kan. Nah iya.
Heeh. Mhm. <chuckles> Duh, pengalaman. Terus gimana itu, Kak, sampai ke tempat konsernya, gitu, apa yang terjadi? Dapat penginapannya, gitu?

Heeh. Apalagi aku posisinya berlawanan kan, Kak, orang-orang pada mau maju, sebisa mungkin sedekat mungkin ke panggungnya, aku malah mau mundur.
Mhm. Hmm. Ah. Panggung, bener. Oh, iya iya iya. Oke, aku bisa memahami.
Iya, terus udah gitu aku nggak keliatan apa-apa lagi kan, Kak. Karena matanya kayak masih masih gelap banget gitu loh, Kak, udah kayak mo orang mau pingsanlah.
Ah, bener. Iya iya ya. E kayak udah nggak bisa ngebayangin apa-apa udah bener-bener merinding, udah nggak bisa
Iya. Iya. Makanya aku ya udah akhirnya aku ini, pokoknya <sucks teeth> aduh bismillah nih semoga nyampe semoga nyampe ke tempat medis jangan sampai aku tiba-tiba pingsan terus diinjak-injak orang kan nggak enak juga ya, Kak. <chuckles>
Terus gimana itu, Kak? Pingsan duluan, iya. Aduh, iya, terus gimana tuh?
Nah, akhirnya nyampe ke tempat medis, terus dikasih kayak semacam, eee, apa, infus bentar, abis itu udah mendingan, Kak. Cuman posisinya kan aku udah nggak bisa balik lagi ke tempat yang bareng ama temenku kan. Karena mereka udah ditengah, terus udah rapetlah orang-orangnya.
Mhm. Oksigen gitu? Mhm. Aduh sayang banget. Mhm. Mhm. Itu Kakak sendirian itu? Itu Kakak sendirian berarti nggak gandengan sama temen-temennya tuh? Ke belakang, ke medis?
Jadi aku nunggu di Enggak, karena kan aku juga nggak enak kan, kan kita niatnya mau nonton konser kalau mereka nemenin aku ke belakang, nanti takutnya mereka malah nggak dapet nih momen konsernya. Mhm.
Oke, mhm. Ngerusak suasana ya. Benar benar benar. Berarti Kakak sendirian tuh struggle, dari tengah dari depan sampai ke tim medis di belakang itu?